لأ بصراحة هو يعني كل يوم، آآ بعد ال بعد كل وجبة حقيقي، بابقى حاسة كده نِفسي آكُل حاجة حلوة، ساعات ب بامسك نَفسي شوية. بس بأمانة أنا باجي بالليل بعد العُشا لازم آكُل حاجة حلوة، لازم. آمم يعني باحب آكُل بابقى عايزة الاقي رغبتي كده في إني عايزة آكُل
إمم. اهم. اهم. أ طيب نوعه نوع الحلويات إيه طيب؟ يعني أي أي أكل مثلًا يعني مثلًا وكميتها مثلًا، حاجة كبيرة والّا حاجة صغيرة؟ إمم.
آه. آه، بابقى عايزة حاجات حلوة اللي هي يعني حلوي جاتوهات، آآ، ال ال الحلويات الشرقية، أنا عايزة آكل أكل كده، بابقى ده ال لأ لأ مش فاكهة للأسف، لأ، أنا مش باقدر اقاوم الموضوع ده خالص، تاعبني، يعني تلاقيني نِفسي آكُل قطعة جاتوه، آآ نفسي آكل اللي هو الكريمة دي، اللي اللي اللي محشية كريمة، نِفسي آكل الحلويات الشرقية اللي هي لقمة القاضي، بابقى هاموت عليها بالليل. ما أعرفش ليه!
آه. مش فاكهة مش فاكهة مثلًا أو حاجة؟ إمم. إمم. آه. إمم. ط طيب طيب هو ال الشعور ال اللي بيحصل ده وشعور الجوع اللي بيحصل لِك أو اللي هو بع ما بعد ال ما بعد الجوع، آآ، بتحسي إن هي بيحصل لِك لمّا تبقى متوترة كده أو ملّانة أو مثلًا في بُكرة إجازة، فالواحد مبسوط و وعاوز ياكل حلاوة والّا يعني ح في أيًا كان بقى متوترة، ملّانة، مبسوطة؟
آه. لأ، هي بُصّ هاقول لك على حاجة، هي بصراحة هي معظم وقتي يعني على طول، بس بيحصل لي أكتر لمّا باكون متوترة أو م قلقانة، في موضوع مضايقني تلاقني عندي ش يعني رغبة فظيعة و ونَهَم أكتر. لكن في الوقت العادي، في الأيام العادية لأ، بيبقى نفسي آكُل بس ممكن آخد حتّه صغيرة أو حاجة. وعلى فكرة، يعني أنا عندي مشكلة أنا مريضة سكر.
إمم. إمم. إمم. طيب. طَب طَب طَب روت إيه هي؟ آه، ألف سلامة عليكِ، إمم.
الله يسلمك. فيعني أنا باتعب من الموضوع دوّة ومش عارفة اتحكِم فيه.